あ、そうですね。いや、それはほんとにもう、あの、何て言うのかな、そのシチュエーションにもよるんですけど、まず一つは、あの、全体的な、なんかこう、ま、 とかで、あの、ち
うーん。 うんうん。 はい。 うん、ああ、なるほどなるほど。なんか、チームワーク的なこととか、そういうことですかね？うーん。
そうですね。いちたい、ま、あの、複数の場合もあれば、ほんとに、あ、じゃあ、ちょっと、あの、こっち来てみたいな感じで、あの、一対一での、なんかこう話とかもあったりするので、まあ、そのシチュエーションによって、ま、あの、違ったりはするんですけど、ま、できれば、ま、自分自身もこう、落ち着いてる感じだと、ま、少しあの、いい形で、まあ、肯定的なプラスなところを、ま、まずは、あの、言って、それからなんか、こう、あ、でもこういう風な形で改善した方がいいんじゃない？みたいな感じで、な、こう、うん、やんわりと伝えるようには、ま、心がけとかはしてますね。
うんうんうんうんうん。 うーん。 はい。 うーん。 ああ、なるほど、なるほど。 うんうんうん、なるほど。直接的にこうした方がいいぞ、こう、こんなんじゃダメだからみたいなことは言わないで、もう少し、うん、うん、これがこれがこうなってるよね。だから、うん、これどうしたらいいと思う？みたいな、そういうちょっと、あ、なんか、相手に考えさせるのを含めつつみたいな感じですか？なんか、でせ あ、ちょっとすいません、勝手に言ってしまいましたけど、はい。<chuckles>
うんうん。 はい。 うん。 はい。 うん。 そうですね。うん。ま、もちろん、その はい。いや、そうですね。ほんとにおっしゃる通りで、ま、ただその、やっぱりこう、サッカーって、あの、何のかな？感情とかが結構、こう、動くようなあの、すだったりするので、ま、時にはやっぱりこう、感情的なってしまって、そういった必ずしも、あの、ま、あの、そ肯定から入ってとか、どう思う？みたいな感じで優しく入って、なんかこう、それから改善を促すようなことっていうのが、必ずしも言えているか？って言うと、ま、そうじゃない時もあるのかなっていうのは、反省点としてありますね。
うん。 はい。 はい。 うんうんうんうん。